そうなんですよ、なんか、facebook とか Instagram とかじゃなくて、文字情報だけだかんのか、見やすい気がしちゃうんですよね。
うーん。 はい。 ね、しかもね、その一つの投稿でひゃくななじゅうじとかね、あの、短いですもんね、文章量も。
うん。 うん。 うん。 そうなんです、そうなんです。とこ、なんかこう、ほんとに、ずっと特に何か目的があるわけでもなく、だらっと見てますね。<laughs> え、良くないな。ちょっとなんか良くないぞ。
うーん。 うーん。 いやあ、確かにね、それはね、ちょっと、ね、時間がちょっともったいないというかね。
うん。 うん。それこそ、おんなじ時間だけスクリーンを見るのであれば、映画とか観れるわけですもんね。
うんうん。 ま、そうですよね。だってね、9時間もあれば、映画4本ぐらい観れるんじゃないですか？
うん。 観れます、観れます。ただなんかその映画とかだと、こうずっと観てなきゃいけないじゃないですか？もうなんか、観れない人の発言だと思うんですけど、なんか、もう集中して、そう、ずっと観続けてっていうのがなんか、今あんまりできる気がしなくて。
ね。 はい。 うーん。 ああ、確かにね。うん、う、うん。 いや、それも多分ちょっとデジタル病の一種というか、ね、最近のね、ま、これも時代の流れなんだと思うんですけど
うん。 <chuckles> そうなんですかね。 はい。
ね、ちょっと短いものに慣れすぎてるじゃないですか？X にいろ、ね、最近だったら、ショート動画とかも流行ってて、もうね、長いコンテンツっていうのが、<groans> ね、ちょっと耐えられなくなってきてますよね。
うん、うん。うん。 はい。 うん。